طب احكِ لي كده، إيه دور الذكريات في حُبك لأغاني معيّنة بعينها كده؟
بُصّي، هو في أغاني معيّنة كده عندي في الplaylist مرتبطة بذكريات معيّنة.
إمم.
والذكريات دِيَّة يعني ممكن نقول إن هي إلى حدٍ ما حزينة شويّة لو أنا حكيتها لِك، بس هي مش حزينة بالنسبة لي.
<laughs> آه، يعني آمم، ذكريات مؤلِمة يعني. يعني حاجة مرّت عليك في حياتك، ف آآ الأغاني مرتبطة بيها؟
بُصّي، هي مش حاجة مؤلِمة، هي ممكن تظهر أو تبان للناس كُلّها إن هي مؤلِمة بس هي مش مؤلِمة بالنسبة لي.
إمم. طَب زي إيه؟
زي مثلًا الوِحدة. يعني أنا باحب الوِحدة، لكن لو قُلت لحد تاني إن أنا في أغنية بتفكّرني بالوِحدة، آه وباحب الأغنية دِيَّة لأن هي بتفكّرني بالوِحدة، هيستغربني. اللي هو، طَب ما الوِحدة حاجة وِحشة يا ابني، أنت أنت إزاي يعني بتحبها؟!
إمم. غريبة <laughs> أيوه آه. إمم. طب أ إيه الأغنية المرتبطة معاك ف ب بالوحدة؟
الأغنية دِيَّة اسمها call my name.
إمم. آمم، آآ، يعني ب بتحبها عشان بتحسسك بالشعور اللي أنت أساسًا حابه؟
مضبوط.
إمم، آآ، ب آآ، بتحب أغاني عربي بس والّا أ قصدي أغاني أجنبي بس والّا ممكن دى عربي كمان في أغاني بتحب مرتبطة برضو بنفس الشعور؟
بُصي، هو أنا مش باحب الأغاني عامةً، يعني أنا باحب الأغاني المرتبطة بثيمة معيّنة أو آه، مضبوط، يعني مرتبطة بنوع معيّن اللي هو النوع الميتافيزيقي، يعني لو جبتِ لي أي أغنية من أي دولة أيًا كانت بس مرتبطة بنفس الموضوع، أنا هادوّر على الترجمة بتاعتها وهاحبها.
آه. بم ب بشعور. إمم. إمم. إز آه. آه، يعني أنت بتحب الأغنية علشان الحالة اللي أنت بتعيشها جوّاها، مش مهم مين بيغنيها أو إيه اللغة. آه، طيّب فا فاكر أوّل أغنية ارتبطت عندك بذكرى معيّنة؟ يعني الوحدة ده كان أوّل ذكرى أ أو آمم، <tsk> أو أوّل شعور معيّن أنت حابب إن أو حبّيت تسمعه والّا كان في حاجة قبلها؟
الله ينور عليكِ. مضبوط كده. بُصّي، هو طبعًا كان في أغاني كتير تمام؟ بتفكرني بحاجات كتير جدًا، ولكن أوّل ذكرى بالنسبة لي آآ، مرتبطة بأغنية call my name زي ما قلت لِك الذكرى دِيَّة أنا كنت مروح فيها من الجامعة، كنت تقريبًا في سنة تانية جامعة أو تالتة جامعة، والنور عندنا كان بيقطع كتير. والنور عندنا لمّا بيقطع يعني في حاجة جميلة جدًا بتحصل، ألا وهي إن أنا وزمايلي بنطلع نقعد على زي إحنا بنسميه البحر عندنا تمام؟ بس هو مش بحر هو ترعة جميل؟ بس ترعة شكلها نضيف شويّة. آآ، فبنطلع نقعد هناك وبنقعد طبعًا على ضوء القمر، والدنيا كلّها بتكون هادية ما فيش
إمم. إمم. إمم. تمام. إمم. إيه بقى هي؟ <chuckles> آه. آه، إمم. إمم. آه، حالة من الرومانسية.
الله ينور عليكِ، حالة من الروقان كده والهدوء.
<chuckles> آه، آه.
فبنطلع كلنا و ونقعد هناك بس أنا باسيبهم وباروح اقعد لوحدي، ما ب ما بافضلش إن أنا أقعد معاهم
مفهوم. إمم. برضو! يعني الوحدة الوحدة باختيارك أنت، يعني مش مش حاجة مفروضة عليك أنت اللي بتسعى لها؟
لا، لا، لأ، أنا اللي باختارها مش أنا اللي ب مش مي يعني أنا اللي باختارها مش هي اللي بتيجي لي.
طب آآ، ليه طب بتح يعني ليه بتحب الشعور ده، يعني ليه بتحس بإحساس الوحدة، لأنه حاجة مش طبيعية يعني؟
ممكن عشان أنا اتعودت على الوِحدة من وأنا صغير جميل، آآ، لأ، يعني مش مش كده برضو، يعني ممكن عشان أنا باحب الوِحدة لأن هي فيها راحة شوية، ما باحبش أنا الكلام الكتير، ما باحبش المشاكل الكتير، فالوِحدة بالنسبة لي
إمم. إمم. آه. تح تحب تتأمل كده، تحب تفضل تتأمل مثلًا لو زي آآ، <tsk> مكان زي اللي كنت تبقى قاعد في بحر والقمر منوّر والدنيا هادية وبالليل وأكيد في نِجو حاسس إنك عايز لوحدك تتأمل في الجمال ده؟
بالضبط كده، هو دوّة اللي كنت لسه هاقوله لِك حرفيًا. لأ، لأ، بجد حرفيًا هو ده اللي كنت لسه هاقولهُ لِك، أنا باحب أقعد لوحدي أتأمل، أقعد أفكر في نفسي وأفكر في روحي بالذات، اللي هي أسرارها آآ، علاقتها بربّنا، علاقتها بالبيئة والمجتمع والطاقات الإيجابية، بافكر في كل الكلام ده.
ما حدش ينغص عليَّ حياتي آه. إمم. إمم. إمم. آه. إمم، حلو أوي، يعني شعور يعني بيتشاف من كذا زاوية فعلًا يعني، أنت شايفه بشكل معيّن، وغيرك شايفه بشكل غي تاني فيعني حاجة حلوة طب قُل لي في حاجات تانية مرتبطة معاك بأغنية أو شعور تاني مرتبط معاك بأغاني ب بشكل تاني، اللي هو مثلًا آآ، رومانسي مثلًا حماسي شوية آآ، حاجات من النوع الحزين كده مثلًا حاجات كده والّا هو بس الوِحدة؟
مضبوط. مضبوط. هو طبعًا أنا مقدر كل أنواع الأغاني ديّة، الأغاني الرومانسيّة طبعًا ليها ناسها، الأغاني الحماسية ليها ناسها مثلًا بيروحوا الgym والكلام دوّة، بيمارسوا رياضة. الأغاني الرومانسيّة طبعًا للمخطوبين المتجوزين الكلام دَوَّة تمام؟
إمم. آه، أيوه، صحيح. <laughs> ما لكش ما لكش بالكلام ده <laughs>
آآ، لأ، يعني أنا عارف إنّه كل واحد أو باحترم إن كل واحد ليه نوعه المعيّن الخاص بيه، ولكن أنا بافضل الأغاني الميتافيزيقية زي ما قلت لِك. وفي حفلات ج كتيرة جدًا، جدًا، وفي مثلًا آمم، أغاني أكتر من الأغنية اللي أنا قلت لك عليها باحبهم يعني، فأنا مرتبط بالنوع ده أكتر من الأغاني التانية.
إمم. إمم. إمم. إمم. أو بتحس إنّه عميق أكتر أو بيوصل ل إحساس معيّن جوّاك؟
مضبوط، آه، عميق أكتر.
بيلمسك ف آه.
بيحسسني كده إن إن روحي طلعت من جسمي جميل؟ ويعني طلعت من الحالة المادية اللي هي فيها، اللي هي جسمي، وبدأت تسبح كده في الفضا وتسبح كده وسط ملكوت ربنا. يعني حاجة إحساس جميل بجد أنا مش أقدر أوصفه.
تمام. إمم. حلوة. إمم. إمم. طيب عندك أغاني مرتبطة ب بأشخاص معيّنة؟ يعني أغنية مثلًا بتفكرك بماما أو أغنية بتفكرك بحد عزيز عليك؟
أغنية Call my name برضو.
برضو؟ <laughs> مرتبط؟ طب قُل لي عشان أنا حاسّة حاسّة آآ، جالي فضول أوي دى الأغنية دي اشرحها لي بقى. <chuckles>
برضو، هأشرح لِك. <laughs> بصي هي أغنية Call my name دِيَّة هي أغنية حب، وفي نفس الوقت نوع آخر من الحب يعني نوعين من الحب، الحب الأرضي اللي هو حب واحد آآ، بواحدة أو زوج وزوجته جميل؟ والحب التاني اللي هو الحب الإلهي، حب الروح أو حب الإنسان لخالقه جميل؟
إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم.
ف في الأغنية ديّة طبعًا هي بتفكرني على طول أوّل ما أسمعها بزوجتي، جميل؟ آآ، أنا أما أسمع ال آه، يعني هو أنا هاقول لِك على حاجة، هاقول لِك على سطر في الأغنية دي بيقول إيه، طبعًا الأغنية بالإنجليزي فأنا هاقولها لِك بالعربي.
إمم. إمم. حلو. آه. ماشي.
كان بيقول إيه؟ يعني هل تتذكر؟ أو ال الشخص أو الروح بتسأل.
إمم.
بتقول إيه؟ هل أنت فاكر أوّل يوم أنا وأنت كنّا فيه لوحدينا.
إمم.
الكلام دوَّة موجه لمين؟ الكلام ده موجه أو في تمثيل لسيدنا آدم عليه السلام وحواء لمّا كانوا هم أوّل 2 مع بعض في الجنة جميل؟ همّ الاتنين لوحديهم، وبرضو لمّا آدم عليه السلام برضو لوحده كان في الجنة مع ربنا. خدتِ بالك التشبيه وقع على على المثالين.
إمم.
فهنا دي أسمى، أسمى، أسمى، معاني الحب في الوجود اللي هو حب آدم وحواء، وحب طبعًا آدم عليه السلام لربنا.
تمام. أكيد طبعًا. آه. <laughs> طب بس دي ترجمة آآ يعني تفسير م آآ، شخصي يعني أنت اللي مفسره كده؟ والّا اللي اللي كاتبها كان قصده فعلًا كده؟
شُفتِ بقى الأغنية عميقة إزاي؟ <laughs> لأ اللي كاتبها كان قصده فعلًا كده، لأن اللي كاتبها هو أصلًا شاعر آآ اسمه ابن عربي.
عربي؟
ابن عربي، ابن عربي دوة شاعر أندلسي قديم جدًا، يعني هو كان كاتب آه، كان كاتب
إمم. إمم. فعلًا! وتُرجِمت لل لل إنجليزي؟
آه، اترجمت للإنجليزي وللغات تانية إنجليزي وأسباني وفرنسي، حرفيًا اترجمت للغات كتيرة جدًا.
إمم. طب م قُل لي طب بتحب تسمع طب الأغاني القد القديمة، نوع تاني من الأغاني تحب تسمعه؟
أكيد طبعًا، آمم، بصي هو أنا كنت باحب النوع دوة زمان أيام ما كنت لسه في الجامعة، كنت باحب أسمع أم كلثوم لا، لأ، مش أم كلثوم، كنت باحب أسمع لعبد الحليم و واحدة تانية كده إسمها فايا يونان دية سورية. وطبعًا السورية التانية اللي اسمها اسمها رايح عن بالي دلوقتي بصراحة لكن هي مشهورة فيروز، ال أيوه فيروز. كنت باسمع لدول.
إيه، زي إيه؟ إمم. ال آه. <chuckles> حلو أوي. إمم. فه ام ه فيروز طبعًا <laughs> إمم.
آه. ولكن بصراحة يعني من وجهة نظري الشخصية، يعني أنا أغانيهم جميلة وكل حاجة، صوتهم حلو ولحنهم جميل، ولكن أغانيهم مش بتأثر في روحي، فأنا باحب الحاجة اللي بتأثر في روحي، وعشان كده الميتافيزيقيا، واتجهت بالذات ل للفن ال الأذربيجاني باحبه جدًا، جدًا، جدًا.
إيه اللي غير ذوقك؟ آه. إمم. إمم. آمم. حلو أوي، طب آآ، كررت كتير ميتافيزيقية، معلش ممكن توضح لي هي إيه؟
هاوضح لِك هي إيه. طبعًا الميتافيزيقية دِيَّة هي الروح أو عالم ما بعد المادة. يعني مثلًا أنا دلوقتي قدّامي آآ، مثلًا عربيّة أو تليفون أو أي حاجة دِيَّة مادة، العالم الميتافيزيقي دَوَّة هو العالم اللي ما بعد المادة. عالم الأرواح عالم الملائكة عالم ال ال الأشباح تمام؟ وطبعًا
آه. تمام، آه. إمم، <laughs> مخيف ده. <laughs>
آه، لأ، لا، هو مش مخيف على فكرة لا، لا، إطلاقًا. العالم دَوَّة على فكرة استخدموه كتاب كتير جدًا زي مثلًا شيكسبير اش استخدمه في كتاباته، الكتّاب الصوفيين أو الشعراء الصوفيين برضو استخدموه في كتاباتهم، اللي هم القدَام. آآ، هو عالم جميل، عالم نقاء من الآخر.
آه. إمم، تمام. إمم. طب آآ، الأغاني اللي من النوع ده اللي كنت بتسمعه، بدأت تسمعه من وأنت في تانية جامعة تقريبًا ما قلت لي؟
مضبوط، لأ، من أولى جامعة.
بال لمّا بقى ح كبرت و <tsk> وبدأت ورجعت تسمع الأغاني تاني أو كل ما تسمعها بتحس إن معناها اختلف لمّا عن ما كنت صغير كنت فاهمها بشكل ولما كبرت شوية حسيت إن معناها اختلف؟
لا، لأ، إطلاقًا، ولا الإحساس بتاعها يعني آآ، بتعرفي طبعًا إن طبيعي إن أي حد مثلًا لما يسمع أغنية كتير جدًا بيزهق منها وبيمل منها وما بيسمعهاش تاني، لكن أنا نفس الأغاني لو سمعتها مليون مرة بتوصلني نفس الإحساس ونفس المعنى.
إمم. أكيد. إمم، بتشارك مين طيب في في سماعها يعني؟ يعني ال قلت لي بتحب الوحدة بس أكيد في أشخاص مقربين إليك بتحب تسمع معاهم أغاني معينة.
أكيد طبعًا، بصي طبعًا الكلام اللي هاقوله لِك دوّة ممكن يبان متضارب شوية أو في حاجة أو شيء من الغرابة، إن أنا أنتِ قلتِ لي أنا باحب الوِحدة زي ما أنا قلت من شوية، بس الوِحدة المشروطة، اللي هي الوِحدة اللي بتخليني أتأمل، مش الوِحدة اللي هو أنا هاقعد لوحدي وأسمع أغاني حزينة واقعد أعيط، لا، لا، لا، ما فيش الكلام ده.
إمم. إمم. إمم. <laughs> أيوه. إمم.
آآ، آه، طبعًا في ناس معينة باشارك في معاهم يعني نفس الأغاني ديّة آآ، ممكن زوجتي ب ب باشارك معاها على طول الأغاني ديّة، سواء بقى وإحنا ماشيين في العربية وقت بالليل آه، والدنيا ضلمة
إمم. آه. ب بت بتحب هي بتحب نفس النوع بتاع إم الأغاني بتاعتك والّا هي اتعودت على أو إ عودتها على الأغاني دي والّا إ يعني، والّا أنتم لقيتوا بنفسكم <chuckles> آه، أنت ال
آآ، بصراحة أنا <chuckles> هي في الأول كانت مستغرباني جدًا، زيها زي أصحابي كلهم مستغربينّي، أنا الوحيد اللي باسمع النوع ده من الأغاني. وهي برضو كانت مستغرباني ولكن حبته.
إمم. إمم. اتعودت خ حلو أوي.
لا بلاش نقول بقى اتعودت عليه، يعني لا، هي حبته بقى، تمام.
تمام <laughs> ماشي. <laughs> هو ها التعود أشد من الحب، والّا الحب أشد؟
آه، أكيد، <chuckles> أنا إنسان ديموقراطي يعني لا، طبعًا، الحب أشد من التعود، التعود ده ممكن يكون مغصوب، اللي هو مثلًا إيه آآ، تعالى مثلًا نشغل حاجة لعبد الحليم وأقول لها لا، لا، لا، تعالي نشغلوا ده فاتغصبت بقى واتعودت.
إمم. <laughs> أيوه صحيح. <laughs>
أكيد لأ، هي اللي حبته وهي اللي بتقول لي شغل حاجة
إمم.
كده يعني.
جم جميل أوي. <chuckles> إحنا انبسطت أوي بالكلام معاك، ويعني آآ، ضفت لمعلوماتي كتير شكرًا.
شكرًا جدًا لوقتك، وأنا برضو انبسطت جدًا بكلامي معاكِ، وأتمنى إن إحنا نتقابل قريب تاني، شكرًا.
شكرًا.